Oye, fíjate que quería pedir un consejo porque de verdad es que es yo siento que es una situación muy muy insostenible, ¿no?, como que a veces yo desde que era chiquita, mis papás me enseñaron a que nunca diga algo a menos que ya esté hecho, ¿no?, am, entonces es algo con lo que he crecido, de que si no está hecho no lo comentes porque también hay malas vibras, hay malas tensiones con la familia o con precisamente amigos que, a pesar de que te muestren una cara, ah, al luego son otras personas y son los que más te juzgan, los que más te critican, los que más te hacen como que el feo cuando haces ciertas cosas, ¿no?, entonces justamente yo en mi cabeza tengo un proyecto que, hasta ahorita hasta comentarlo contigo me da me da como que ese juicio de no comentarlo pero quiero estoy juntando capital para abrir como que mi despacho propio, ¿no?, yo soy abogada, y ah, pues llevo ciertos clientes, pero quiero ya abrir como un bufete jurídico donde ponga varios asociados y precisamente es esas ganas de que sí me emociona el proyecto y sí me gustaría compartirlo con las personas, pero realmente siento que es mentira hasta que es presunción hasta que lo vea de cierta forma realizado justamente, apenas tuve una reunión con una amiga y me daban preguntó, le dije yo ah, porque ella me ve que nada más llevo casos independientes y ella ya trabaja en una empresa, pero a veces es como que medio envidiosa conmigo de cierta manera y me pregunta como de: "¿Qué vas a hacer tú?, ¿qué qué tienes a hacer?", y en mi mente es: "Pues ya tengo un plan," y sí me estuvo cuestionando como de: "¿Cuál es el plan?, ¿qué vas a hacer?, eh, pero ¿por qué no me lo cuentas?", pero porque eso pero en mi mente no le quiero decir porque me va a decir me va a bajonear, me va a dar malos comentarios de que: "Ay, ¿eso qué?, o sea, no, no vas a poder", o, "Ah, sí, está chido, está padre", o darme el avión y o después criticar usarlo como un arma a mis espaldas ya de hecho ni sé por qué me llevo con esa persona, pero sí bueno, sí sé por qué me llevo, ¿no?, es mi amiga desde la prepa, pero sí me siento mal al seguir haciendo cosas cuando, desde el ojo, en el desde la perspectiva de ella, es como una mirada más juzgona.
Ujú. Ujú. Ajá. Ajá. Ay, genial. Ujú. Okey. Ujú. Claro. Okey, comprendo. Pues sí, realmente a veces es difícil porque como como mencionaste, pues, es una amiga que tienes desde hace muchísimo tiempo. Pero dentro de todo y la confianza que, pues, bueno, supongo que ya tienes con ella, em, ¿has intentado comentarle cómo te hace sentir?
Como que de cierta forma, sí lo he intentado al inicio, pero ahorita me cuesta mucho trabajo porque esas personas que no les gusta, am, no les gusta que le señales lo negativo se victimizan rápido de que: "Ay, no, es que tú ya no me ves y por eso piensas que soy muy intensa, pero realmente así he sido siempre", o de que: "Oye, pues, es que estoy haciendo esto en privado", dice: "¿Qué ya no confías en mí o por qué ya no me comentas estas cosas?", y es me hace sentir a mí que yo soy el culpable, ¿no?, que yo soy el demonio y, tal vez en ese afán de que me lo dice tanto, yo empiezo a creer que sí es cierto, ¿no?, que yo soy la mala amiga, que yo soy la mala persona, que yo la trato mal. Entonces eso entra en mi cabeza y también me me da mucho miedo que esto entre en mi trabajo y se vaya todo a descontrolar porque me no me siento en confianza de hacerlo, precisamente porque me llenan de dudas.
Ajá. Claro. Okey. Okey, entiendo esa sensación. Pues, por lógica, sí te te puede generar un poco de dificultad. Oye, y bueno, ¿por qué pese a a cómo te sientes y, a lo que te genera esta persona, aún sigues frecuentándola como tu amiga?
Es que precisamente, es que a ella la conocí desde la prepa, o sea, llevamos como 10, 11 años siendo amigas. Como que nuestras primeras veces, fueron juntas. Nuestra O sea, me me refiero a que, nuestros primeros viajes, nuestros primeros conciertos, ah, cuando entramos a la universidad, todo f Nuestras graduaciones, todo fue juntas, y y ya lo veo difícil desprender. Siento Pero también, de cierta forma, siento que es más una costumbre, que llevamos con el tiempo. Y por eso es que no la suelto, a pesar de que, de cierta forma, ya no me guste completa Lo veo como una relación. Que no me guste completamente su personalidad, no significa que la odie. Todavía quiero que le vaya bien, y que esté bien. Pero, en un punto me pongo a pensar, ¿cuándo cambió tanto? O, ¿siempre ha sido así? Pero solamente ya no l Ya es que, la veo sin ojos de amor, o o, ¿qué ha pasado?
Ujú. Claro. Por supuesto. Claro. Okey, ya entiendo eso. Y bueno, esto que me estás platicando, ¿lo has intentado platicar con alguien más?
Am, ¿sobre ella, o sobre mis dudas a que me critique mi trabajo?
No, sobre sobre lo ¿Cómo te hace sentir ella?
Am, es que, creo que no lo he platicado con nadie más que mi hermano, porque en sí, como toda la vida hemos estamos hemos estado juntas, compartimos el mismo círculo. Entonces también me da miedo, que estas personas, mis amigos. <chuckles> Eso sonó horrible, ¿no? Que mis amigos, vayan y le cuenten que hablo mal de ella. Porque también ya me pasó una vez, con una amiga, que no hablé mal de ella, simplemente, yo comentaba que estaba preocupada por cómo se llevaba con su novio, porque su novio era medio manipulador. Y yo terminé siendo la mala de la historia, la de: "Es que, ¿por qué no aceptas a mi novio? Es que, ¿por qué te metes en lo que no". Entonces, preferí ya no comentar nada con nadie. Y es lo que hago, con respecto a esta situación, como prefiero callarme, porque no quiero que tal vez le digan eso, y eso habrá más discusión.
Claro. Sí, Claro. Ujú. Por supuesto. Y bueno, respecto a tu trabajo, o sea, tú realmente, genuinamente, quieres platicarle acerca de lo que piensas hacer con tu bufete de abogados.
Genuinamente, genuinamente no, o sea, porque tengo esta idea de que precisamente no decirle a nadie hasta que esté hecho y hasta que ya tenga el local y ya tenga las herramientas, eh, ni siquiera ahí ni siquiera ahí pienso decir nada, o sea, pienso decir cuando ya se abra <chuckles> ahí ya es cuando empezaré a a decir de que: "Eh, quiero abrir un bufete de abogados", pero ya cuando está abierto porque me da este este miedo al fracaso o o a seguir porque es algo que haces tú propio, es como que me agarré de mucho coraje para hacerlo y cualquier cosa me me hace sentir bueno, no cualquier cosa, pero que tambalea que no es real o que estoy siendo presumida con algo que no existe.
Ujú. Claro. <chuckles> Claro. Ujú. Que tambalea un poco. Por supuesto, entiendo. Oye, y bueno, familiares en este caso que me mencionas a tu hermano, ¿has platicado con él acerca de eso o tampoco con tu núcleo cerrado de de familia?
No, con mi núcleo ce cerrado, sí lo he platicado porque es como más que un sueño, es una decisión concreta de que: "Ah, estoy juntando tal capital", y cuando llegue a la meta de tal capital que digamos que es hasta junio del próximo año, ah, más o menos, ya voy a empezar, ya voy a, eh, abrir el ¿mi que?, <chuckles> mi bufete, pero mientras estoy buscando como que locales, les pido su ayuda para que me ayuden a buscar ciertos lugares estratégicos, am, y con ellos es la única person son las únicas personas que hablo de un proyecto y precisamente porque ellos me conocen, no me juzgan, si me dan un feedback y sí lo tomo adecuadamente de que: "Oye, empieza así y así, ¿qué tal mejor este lugar?", porque sí es algo constructivo, no es una crítica y precisamente porque ellos me conocen, saben precisamente que lo que haga, lo que diga, lo voy a terminar haciendo y no lo toman como un sueño ilógico, como algo infantil, como algo tonto de cierta forma, ellos lo toman como algo real y concreto. Solo que sin o sea, que todavía falta, que es una fecha, pero no hay fecha que nunca llegue.
Ujú. Por supuesto. <chuckles> Por supuesto. Excelente. Ujú. Por supuesto, lo entiendo perfectamente. Y, bueno, antes que nada, muchas felicidades por esta decisión que vas a hacer. Te deseo el mayor éxito y de de todo los lo posible y, bueno, respecto a la a la parte de que te asusta un poco compartir con tu amiga, eh, bueno. Está bien que tengas una red de apoyo y está excelente que tu familia te esté apoyando directamente a cumplir este sueño, porque es algo que realmente tienes y que sé que lo vas a disf a hacer de una forma asombrosa y vas a salir adelante. Muy bien, te deseo mucho éxito. Pero, bueno, con la parte de tu amiga, algo importante es que tienes que marcar como un poco de límite con ella en la forma en la que se expresa. No se trata de que seas egoísta, no se trata de que: "Ay, es que, eh, me molestas", o así. No, no, no, hay formas de hacer las cosas, de decir las cosas de forma sutil, ¿no? Por ejemplo, puedes decirle, eh, la la técnica llamada es cumplido, queja, cumplido, que, por ejemplo: "Oye, eres una de mis mejores amigas, te quiero mucho, pero en ocasiones no me gusta cómo te expresas cuando te cuento algo, me hace sentir mal, y, pues, la verdad es que yo valoro muchísimo tu opinión". De esa forma le haces ver que te importa, pero, pues, que también te afecta lo que te dice, y más porque, bueno, la en algún momento va a saber acerca de tu negocio, ya, como dices, ya cuando esté listo, pero, pues, aun así, si ella te dice algo que tal vez te lastime, pues no va a ser nada agradable y deberías, pues, tran también tenerlo en cuenta porque, pues, al final, como dices, o sea, el hecho de que me moleste cómo responde a veces no significa que no la quiera, eh, han pasado muchos años desde que tienen esta amistad. Entonces, pues, eh, la comunicación es sumamente importante para que, pues, una ami cualquier relación que exista, pues, pueda seguir su su curso de de forma agradable. ¿Me entiendes?
Sí, creo que ya había escuchado esa técnica que es precisamente la técnica del sándwich, ¿no?
Ándale, exactamente, también la conocen como la técnica del sándwich, donde, pues, dices dos cosas buenas, una que que te molesta, y, pues, te va a hacer sentir va a ser más fácil que lo acepte si la estás halagando, a si solo lo dices porque, como mencionas, ya lo has intentado antes y, pues, te ha no ha resultado como debería de.
Sí, totalmente, creo que nunca he intentado en sí esa técnica, más porque como que es con las personas externas cuando me critican o o algo, digo: "Ah, X", o sea, "No te topo", pero cuando es alguien tan cercano sí lo tomo un poco más como: "Pues me conoces hace 10 años y si me está criticando es por al como algo más cierto", pero también es como de que sí debería hablarlo porque sí me interesa de cierta manera su amistad, pero también no estoy dispuesta a seguir tolerando como que de cierta manera me me he frenado en ciertas acciones porque no quiero escuchar esa esas críticas y creo que es algo que debería cambiar, y precisamente tu técnica suena genial, nunca la nunca la he ocupado, la verdad, sí he escuchado de ella, pero en la vida real nunca la he ocupado y sí debería considerarlo la próxima vez que platiquemos para que sigamos teniendo nuestra amistad, pero ya con ciertos límites.
Claro Claro. Por supuesto, sería una excelente opción y vas a ver que te vas a poder llevar mejor con ella. Va a ser una convivencia más sana.
Sí, precisamente, o sea, no, no queremos vernos tóxicos, tampoco quiero que crezca este resentimiento entre nosotras, esta distancia por un odio que no se comunica, y creo que sí debería expresarlo, porque tal vez ella ni siquiera lo ha notado de cierta manera y yo, pues, estoy de cierta forma, nada más ahogándome yo sola y no lo no lo platico. Realmente te agradezco que me dieras este punto de vista y esta sugerencia, realmente creo que me ayuda muchísimo también a saber cómo cómo llevar la relación de cie desde cierto aspecto y, pues nada, espero que volvamos a coincidir y que tengas un bonito día <chuckles> y una excelente tarde. Hasta luego.
Así es. No, ¿de qué? Fue todo un placer si llegas a tener alguna otra pregunta o algo que quieras platicar, aquí estoy. Y pues vas a ver que todo va a salir bien y te deseo el mayor de los éxitos con tu proyecto. Hasta luego.